Allora in realtà io, mhmm, ho avuto un rapporto di amore nei confronti dell'università, nel senso che, per me non è mai stato un peso, anzi, l'università mi ha aiutato tantissimo a superare, uhm, molti momenti particolari ecco, della mia vita. Era il mio rifugio, era il mio sfogo, passavo ore e ore, ma ore intere a studiare, ero arrivata praticamente a studiare anche fino a le 5 del mattino, ecco, ma perché <chuckles> sì, la follia, <chuckles> la follia. Però io lì capivo, mhmm, paradossalmente che mi stavo rilassando, e a me piace molto studiare di notte, proprio perché non sento una mosca volare. E a cioè io credo di aver sviluppato, praticamente il massimo della mia concentrazione in quegli orari, uhm, proprio perché, ehm, era un momento per me, lo dedicavo a me, lo ritagliavo solo per me. Ehm, questo ha cambiato molto il modo anche di approcciarmi allo studio, ehm, proprio perché, ehm, lo vedevo co quasi come se fosse una una, mhmm, coccola. È è è strano da dire, però l mhmm, stavo praticamente accrescendo le mie conoscenze, quindi chi meglio di me, doveva prendersi cura, o comunque impegnarsi in quello che stavo facendo.
Mh. Mh-mh. Okay, pazzia questa. <chuckles> Mh. Okay. Mh. Okay. Mh. Mh-mh. Sì, sì, questo questa diciamo, visione, posso dire però che, uhm, a penso che sia un po' più unica che rara, ed apprezzare che tu abbia questa visione. Molte persone studiano e vanno all'università quasi come si sentissero obbligate, a formarsi e a dover prendere dei voti, giusto per passare gli esami. Invece è bella la tua visione dello studio, perché devo accrescere le mie competenze, non perché devo prendere un voto alto, o perché devo superare l'esame, e devo andare avanti. Ehm, mi interessa poi, soprattutto il fatto che tu studi di notte, cioè, mi vien naturale chiederti, innanzitutto, come fai? Perché penso e soprattutto se utilizzi poi qualche metodo di studio, ad esempio il pomodoro, quindi per tenere alta la oppure se prendi anche magari vitamine, non lo so per aiutarti a livello mentale, quindi quelle un po' strategie che si possono attuare per migliorare il focus, anche.
Mh-mh. Certo. <clicks tongue> Sì, a mettersi a Mh-mh. <chuckles> Mh, okay. Beh, la mia strategia, uhm, preferita è sempre stata prendere un bel bicchiere di caffè, non tazza, a me il bicchiere di caffè che, ehm, lo diciamo, uhm, lo sorseggiavo, ovviamente non è che, ehm, lo bevevo tutto in un sorso assolutamente, no. Lo sorseggiavo tra magari, uhm, un'ora e un'altra, e in realtà io iniziavo a studiare alle quasi alle 6 del pomeriggio, in realtà perché la mattina lavoravo. Quindi, mhmm, lavoravo di mattina, il s pomeriggio iniziavo, uhm, e mi sentivo come se avessi la la mente un pochino più fresca, paradossalmente, e, <smacks lips> uhm
<chuckles> Okay. Mh. Okay. Mh. Mh. Quindi non ti dava problemi di ansia.